Wie integrierst du denn Bewegung in einen sitzenden Alltag?
Einfach zwischendurch mal aufstehen. Nein, Spaß. Also, ich versuche ich versuche morgens immer direkt so 'n kleines Workout einfach schon mal zu machen, damit ich die 1. Bewegung des Tages habe.
<chuckles> Also, im Prinzip, äh, wenn man jetzt so sagen würde, du bist in 'nem Bürojob tätig, würdest du sagen, bevor du diesen Job antrittst, würdest du trotzdem davor schon mal 'n Workout machen?
Mhm. Ja, ganz genau. Selbst wenn's so klein ist, selbst wenn's 5 Minuten wäre, 10 Minuten, würde ich das einfach versuchen, morgens schon mal zu machen, damit man das so abgehakt hat.
Mhm. Okay, und wenn ich dich fragen kann, was würdest du da so für Sportübungen, äh, bevorzugen? Ist das dann eher sowas wie dehnen, bisschen laufen oder doch noch was anderes?
Dann würde ich erstmal mit'm Hobby Horse rausgehen. Ne, Spaß. Ich würde erstmal <chuckles> ich mache mal ganz gerne meine Pamela-Reif-Workouts. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast.
<chuckles> Mhm. Doch, doch, klar.
Ja, die hat eigentlich so ganz kurze, knackige Workouts und, ähm, die passen eigentlich immer ganz gut in Morgen und die mischt eigentlich auch ganz gut so Cardio mit so Kraft. Das finde ich eigentlich immer ganz gut.
Mhm. Ah, okay.
Ah.
Ähm, aber wenn du jetzt sagst, du machst im Prinzip, bevor du, ja, in deinen sitzenden Alltag reingehst, halt ein Workout, wie machst du das denn währenddessen, also, damit du da halt dann nicht, im Prinzip, auf die Stelle auf einmal einfrierst, wenn du verstehst, wie ich meine und, äh, dann stehst du auf einmal auf und fühlst dich so auf einmal, als wärst du 10 Jahre gealtert, nur weil du da 2 Stunden gesessen hast. <giggles>
Mhm. Ja. Ja. Ja, so geht's mir regelmäßig, muss ich auch sagen. Also, ich muss sagen, wenn man jemand ist ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wenn man jemand ist, der einfach auch viel trinkt, dann ja, hat man ja Bewegung, indem man mal irgendwie zum WC geht oder 'n neuen Kaffee sich macht. Das habe ich eigentlich immer ganz oft. Und dann kommt's natürlich auch darauf an, in welchem Job man so ist, ne? Ob man da schon von Haus aus viel läuft oder nicht.
Mhm. Mhm. Ja, definitiv. Mhm. Mhm. Das stimmt, das stimmt. Mir hat tatsächlich immer geholfen, dass ich so alle St 1 1/2 Stunden immer aufgestanden bin, mich kurz gedehnt habe und das hat tatsächlich sehr gut geholfen. Also, dann habe ich mich am Ende des Arbeitstag auch nicht immer so, ja, überfordert gefühlt, wenn man das so sagen kann in 'nem sitzenden Alltag. <chuckles>
Mhm. Ja. Ja, das versuche ich eigentlich auch, das ist mega-stark, dass du das gemacht hast. Ich glaube, das ist auch eigentlich, äh, the way to go, weil dass man wirklich nicht dann 5 Stunden am Stück sitzt und dann abends alles aufholt, weil ja, sondern wirklich zwischendurch.
Mhm. Ja, vor allem weil das ist ja auch für den Körper an sich nicht gut, habe ich gehört.
Ja, dass der die ganze Zeit sitzt, wenn man sagt da auch sitzen ist das neue Rauchen.
Hm, richtig.
Also, wahrscheinlich einfach immer zwischendurch, genau, so 'n Teeküchen-walk oder so. Früher habe ich immer in der Schule gearbeitet, da ist man eigentlich die ganze Zeit nur hin und her gelaufen, außer die Schüler haben sich irgendwie erbarmt, zum Lehrerzimmer zu gehen und fehlende Blätter zu kopieren. Aber in anderen Jobs
Mhm. <chuckles> Mhm.
ist es schon schwierig, oder in der in der Uni früher, ne, in der Bibliothek?
Ja, definitiv. Aber wenn wir jetzt erstmal beim, sagen wir jetzt mal Homeoffice oder auch Bürojob bleiben, wie stehst du denn zu sowas wie so 'n Stehsitztisch? Also, an 'nem Tisch, wo du auch, sagen wir jetzt mal, die Tischplatte halt hochfahren kannst und dann halt stehen musst sozusagen, dass du dich dazu zwingst. Wie stehst du denn zu sowas?
Mhm. Ja. Da stehe ich im wahrsten Sinne des Wortes richtig gut zu. Also, ja, ich hatte das mal wenn ich unterwegs bin oder reise, da hatte ich das mal und ich finde das eigentlich so gut zwischendurch zu stehen, oder ich mache das auch manchmal zu Hause sogar, dass ich so an meine Arbeitstheke dann wechsle und ich finde es mega.
Echt? Okay. Mhm. Oh, okay, das das ist sehr interessant, okay.
Ja.
Hm, aber, ähm ja?
Ich finde halt Ich finde halt, man vergisst das nur halt immer, dass das geht, oder? Man kann ja auch so ergonomische jetzt mein letzter Arbeitsplatz im Coworking Space war so 'n Hüpfball und 'ne andere Person hatte so 'n ergonomischen Schaukelstuhl und das fand ich auch mega gut, muss ich sagen.
Mhm. Okay. Sowas habe ich tatsächlich auch schon mal gesehen. Also, da saß tatsächlich mein Arbeitskollege im wahrsten Sinne des Wortes auf so 'nem Gymnastikball tatsächlich mitten im Büro.
<laughs> Ja, das ist einfach richtig stabil, weil es ist eigentlich nicht stabil, sondern dynamisch. Und wenn man dann so 'ne eher dynamische Person ist, dann also, wenn man gern so 'n bisschen hin und her bubbelt oder so, seine Sitzposition verändert, was man ja auch soll, dann finde ich das schon ganz schlau. <giggles>
Mhm. <laughs> Mhm. Genau, aber auch nochmal was anderes. Wenn du sagst, du machst ja, sagen wir jetzt mal vor der Arbeit jetzt so 'n kleines Workout, auch wenn es jetzt nur was Kleines ist, wie zum Beispiel von der Pamela Reif, wie du da jetzt genannt hast. Ähm, wie würde man denn sowas in seinen Alltag integrieren, wenn man jetzt eine Person ist, die sagen wir jetzt mal weniger motiviert ist, oder vielleicht sogar gesundheitliche Einschränkungen hat und dann einfach überhaupt keine Motivation dazu hat?
Mhm. Ja. Mhm. Einfach zusammen machen, ne, zur Arbeit gehen und sagen: „So, jetzt machen wir alle so 'n Pamela Workout.“ Ne, Spaß. Ich würde sagen, man muss sich da wirklich so selber so 'ne kleine Challenge setzen, also, man halt man muss halt gucken, ob man überhaupt aktiv sein will und wenn man das machen will, dann muss man halt gucken, wie man das macht. Und dann kann man zum Beispiel die Pamela Reif-App runterladen und da schlägt sie auch so Workouts für jeden Tag vor, auch für Anfänger. Ja, das könnte man dann machen. Die macht das schon stabil, die gute. Ja.
<chuckles> Mhm. Mhm. Mhm. Ach, da gibt's sogar 'ne App von, okay. Hm, okay, das ist praktisch. Das ist tatsächlich praktisch, weil dann kann man sich das ja eigentlich relativ easy auch mit in den Alltag rein ja klingen lassen, kann man sagen.
Ja, ich würde schon sagen, also, ich glaube auch ich kann mir auch vorstellen, dass viele das halt nicht machen, bis der Schmerz halt so groß wird, dass sie was machen müssen. Das ist vielleicht auch für viele 'n Motivator heutzutage.
Mhm. Ja. <clears throat> Ja, ich merke das von mir auch sehr oft, dass ich, wenn ich zum Beispiel, ich sitze gerne auf'm Bürostuhl, gerne im Schneidersitz, auch wenn's 'n bisschen komisch klingt, aber es ist halt, äh, sehr, ja, entspannt, kann man sagen. Und wenn du dann, sagen wir jetzt mal 'ne Stunde so gesessen hast und dann aufstehst, dann fühlst du dich so, als würden deine Beine auch irgendwie g auseinanderfallen oder durchbrechen oder sonst irgendwas und da brauchst du dann definitiv auch diese Abwechslung im Alltag, finde ich.
<giggles> Klingt gut. Ja. Ja. Braucht man dann, oder? Oder vielleicht auch dass man dann vielleicht mal zwischendurch einfach mal die Treppe hoch und runter geht oder so. Das mache ich manchmal, wenn ich zu Hause viel arbeite, dass ich dann einfach mir sage: „Okay, ich mache jetzt irgendwas unten, Briefkasten, Müll wegbringen“, hm, so 'n Mini-Walk um die Tür einmal, einfach damit man frische Luft bekommt, nicht die ganze Zeit Blaulicht und einfach mal hoch und runter gelaufen ist. <laughs>
Ja. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja, das das ist ja sowieso so 'ne Sache. Ich finde, wenn du einen Bürojob hast oder 'n Homeoffice Job, wo du sowieso viel sitzt, dann musst du definitiv irgend 'ne Art von Sport oder sei es 'n kleines Workout einfach irgendwie mit ja da reinbeziehen, weil du hast es ja schon früher tatsächlich in der Schule mitbekommen. Äh, du hast Sportunterricht gehabt. Warum hat man Sportunterricht gehabt? Weil du die ganze Woche lang gesessen hast. Genau deswegen.
Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja, man saß viel zu viel, oder man bräuchte eigentlich meine Idee für 'ne Schule wäre, dass man einfach so in die Pausenhalle Löcher macht und da so Trampoline rein, dass da alle mal springen können und die Lymphe anregen, damit die nicht so stagniert. Ja, für mehr Flow würde ich machen.
<laughs> Das wäre wohl tatsächlich 'ne gute Idee. Das Problem ist, dann, dann hast du wahrscheinlich gesundheitliche Probleme, die danach folgen könnten. <laughs>
Beim Trampolinspringen meinst du?
Hm, ja, wenn sich Leute irgendwie verletzen oder sonst irgendwas. Das passiert ja schneller, als man denkt.
Ach so, ja. Ja, das stimmt auch wieder. Da müsste man mhm, da müsste man so 'n ja, oder vielleicht, es gibt auch manchmal an so Spazierwegen so Geräte, wo man so drauf, ähm, sich die Beine vertreten kann, weißt du, diese Sportparks, diese Station?
Mhm. Du meinst diese Mini-Workout-Station, die es da teilweise gibt, ja?
Ja, sowas, wenn man das irgendwie arbeitsschutzrechtlich abklären kann, das wäre doch so cool, wenn's das irgendwie in Büros, so modernen Büros geben würde. Ich wette, in so Start-ups in Melbourne oder so gibt's das.
Mhm. Ich ich habe sowieso sch tatsächlich schon mal davon gehört, dass manche Leute auch solche Wege, also, solche Stationswege auch wirklich als kleines Workout auf'm Weg zur Arbeit nutzen. Hast du sowas schon mal genutzt?
Ja. Ach, wirklich? Ich habe das von 'ner Freundin in Korea gehört. Die hat das mal aufgenommen aus 'nem Café, dass die älteren Leute da auch auf diesen Geräten sind. Das fand ich so cool. Die machen doch auch manchmal so Tai Chi morgens zusammen, oder so einfach ganz, äh, relativ so einfache Bewegung. Aber immerhin bewegt man sich so 'n bisschen. <snorts>
Mhm. Ach, das ist ja cool. Mhm. Okay. Ja, das ist ja die Hauptsache. Und vor allem, wenn man jetzt in so 'n, ja, älteren Alter ist, dann ist es ja sogar noch besser.
Mhm. Ja, ich finde also, ich finde muss sagen, grade so im Winter finde ich übrigens das relativ schwerer noch, äh, grade, wenn man zu Hause ist oder so. Aber ich finde, wenn man sich zum Beispiel 'n schönes Workout-Set holt. Also, vielleicht bin ich da auch so <snorts> 'n bisschen girly-mäßig, aber ich finde, wenn man sich schön schöne Workout-Klamotten holt und die jeden Morgen direkt anzieht, egal ob man Lust hat oder nicht, oder genau so im Feierabend oder vielleicht 'ne Arbeitspause, irgendwas Aktives, so coole Turnschuhe, dann fühlt man sich doch gleich aktiver und macht das eher, oder?
Mhm. Ja. Alles gut. Mhm. Mhm. Also, sozusagen würdest du sagen, sobald du diese Klamotten anziehst, bist du in so einer Art Workout-Modus und du weißt, dein Gehirn schaltet direkt auch da rein und sagt: „Okay, du machst das jetzt, du kannst dich nicht davor drücken.“
Ja, bin ich 'ne andere Person. Genau, da bin ich Pamela Reif 2.0. Nein, noch nicht ganz, aber ich finde schon, dass ich mich dann direkt anders fühle, oder ich denke mir halt: „Okay, jetzt habe ich diese Klamotten gekauft, die vielleicht auch nicht so günstig waren, jetzt muss ich sie auch nutzen“, so u umgekehrte Psychologie. Ich weiß nicht, ob das allen so geht, aber mir persönlich hilft das, muss ich sagen, grad im Winter. <snorts>
<laughs> Mhm. Ah. Mhm. Oh, okay. Aber wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Also, dass du überhaupt diesen Sport so mit in deinen Alltag einbegreifst. Also, ist das einfach so daher gekommen, dass du halt 'n Bürojob in der Art hast, oder gab es da doch andere Bewegungsgründe?
Ja. Ja. Hm, also, ich habe gemerkt, dass ich schon 'ne Person bin, die sonst also, die viel Ausgleich braucht, sonst werde ich schnell gestresst. Und dann habe ich gemerkt, dass ich wirklich am besten morgens direkt was mache, weil abends mache ich das eher nicht. Und dann habe ich angefangen, Yoga zu machen, jeden Morgen konsequent, einfach so für 'n Stresslevel und dann habe ich das, als ich mich wieder besser gefühlt habe ähm, 'ne Zeit lang hatte ich nicht so viel Energy habe ich dann angefangen, so kleine Krafttrainings zu machen und dann habe ich gemerkt, dass es mir einfach viel besser geht und seitdem mache ich das immer.
Mhm. Mhm. Oh, okay. Mhm. Ach, cool. Ja, das das sagen ja auch tatsächlich sehr viele, dass wenn man irgendwie Sport macht, sei es jetzt nach der Arbeit oder vor der Arbeit, irgendwie fühlt man sich dann nach dem Sport tatsächlich 1. wacher, aber auch irgendwie so 'n bisschen gesünder, aktiver.
Mhm. Ja. Ja, so accomplished, also, auch psychologisch einfach, oder? Also, nicht nur physisch. Und ich war oh, ich war letztens bei so 'nem Gesundheits-Check-up und dann haben die mir gesagt: „Meine Kraft ist die von 'ner fünfundsechzigjährigen Person.“ Und ich bin natürlich noch nicht in diesem Alter. Und dann dachte ich mir: „Okay“ meine Eltern machen den ganzen Tag Gartenarbeit zum Beispiel oder Haushalt, aber ich bin halt so 'n typischer PC
Mhm. Okay. Mhm. Mhm.
lastiger Mensch, ne, wie viele heute. Und dann dachte ich: „Okay, ich muss irgendwas tun, sonst wird das später nichts mehr.“
Ja, wollte ich grad sagen, wenn du sowieso auch jetzt außerhalb von der Arbeit, sagen wir jetzt mal viel am PC bist oder auch einfach irgendwas anderes am Computer machst, ne, dann dann brauchst du ja definitiv irgendwie diese Abwechslung. Sei es jetzt irgendwie durch 'n Hobby wie Gärtnern, wie es halt deine Eltern jetzt machen oder sagen wir jetzt mal halt ganz normal Sport, Workouts oder sowas, genau.
Mhm. Ja. Ja. Hobby Horsing. Ja, <laughs> Hobby Horsing, Eiskunstlaufen und sowas. <laughs> Dann ja, man braucht das absolut. Also, äh, äh, ich glaube, ich merke immer, wenn Freunde bei mir manchmal sind, dann haben die gar nicht so diesen Drang nach draußen zu gehen, dann wollen die einfach nur die ganze Zeit auf'm Sofa gammeln, weil die halt sonst stressige Alltage haben mit Kindern oder irgendwas. Aber dann bin ich so: „Ne, das wird auch nicht besser, ne?“ Man kriegt doch nicht Ener mehr Energie vom auf'm Sofa gammeln. Also, schon, aber man braucht auch Tageslicht, finde ich. Deswegen das wundert mich immer, dass da Leute echt auch unterschiedliche Bedürfnisse haben.
<chuckles> Mhm. Ja. Mhm. Genau. Aber wo du das gerade ansprichst, das das ist richtig. Das ist mir tatsächlich bei meinem Freundeskreis auch schon aufgefallen, wenn man sich da trifft, dass die Leute dann eher weniger etwas Aktives machen, sondern eher so was Passives. Einfach mal, ja, 'n bisschen draußen auf der T ja, Terrasse sitzen, bisschen labern, alles Mögliche, ne? Aber sonst irgendwie kaum was Aktives. Also ob man mal Sport miteinander macht. Also ja, das ist sehr selten, finde ich.
Mhm. Mhm. Klingt auch schön, ja. Mhm. Ja. Ja, da kann man das kann man ja auch eigentlich für sich nutzen, finde ich. Also, ich war 'ne Zeit lang auch mal an 'ner Schule, da haben die so 'ne Meditationspause gemacht, also da haben die halt die Schulpause genutzt, die Lehrkräfte, um so Atemübungen zu machen. Da kann man halt den Gruppeneffekt nutzen und so kann man das ja auch mit fr also ich habe das voll oft, wenn ich mich mit Freunden treffe, dass wir dann, wenn wir nicht Kaffee trinken, halt was Aktives auch machen.
Mhm. Okay. <laughs> Mhm. Okay.
Aber ja, fei also es feiern halt nicht alle, ne? <laughs>
Ne, definitiv nicht. Also ich glaube, wenn ich das zum Beispiel mit meiner Familie machen würde, also mit meiner Mutter oder so, die die würde mich angucken und direkt wieder aufstehen und weggehen. <laughs>
Hm. <laughs> Aber immerhin Aufstehen. <laughs> Ja. <laughs> Aber ja, ja, das kennt man auch, ja, aus meiner Familie, da kenne ich das, dass die irgendwie immer aktiv sind, also sitzen auch gerne mal auf der Couch, aber eigentlich machen machen die immer was Aktives, so Radtouren oder im Haushalt oder so. Aber eigentlich ist es bei uns aufm Dorf so, wenn die Leute Radtouren machen, dann machen die das eigentlich nur um so Kaffeepause zu machen oder so Grünkohlpause. Wir sind da 'n bisschen anders. Mhm.
Richtig, ist auch 'ne Art von Fitness. <laughs> Mhm. Ah, okay. Oh Gott. Aber wenn du das so sagst, dann, ähm, implizierst du ja, dass deine Familie an sich ja eigentlich 'ne sehr aktive Familie ist. Also jetzt nicht nur, was Sport angeht, aber auch so hobbymäßig Bewegung, ne?
Mhm. Ja, die sind wirklich immer in Bewegung, muss ich sagen. Also egal ob Treppen oder hoch und runterlaufen, mein Papa ist ganz viel im Garten. Also ich wohne ja nicht mehr bei meinen Eltern und meine Schwester, die muss immer jeden Tag mindestens 'ne Stunde laufen, die stellt auch 'n Timer, sie muss aber sie hat auch so sie muss das gesundheitlich auch machen.
Mhm. Mhm.
Und, äh, von daher, früher fand ich's immer nervig und jetzt bin ich sehr dankbar, dass die so aktiv sind.
Mhm. Ja. Glaubst du denn, dass tatsächlich diese Motivation, dass Leute halt Sport machen, auch wirklich vielleicht durch die Familie beeinflusst wurde? Also, was zum Beispiel, wenn du jetzt, äh, im Kindesalter, im Teenie-Alter bist, äh, was halt deine Eltern gemacht hast, dass dich das vielleicht irgendwie beeinflusst hat?
Mhm. Ja. Ja, ich glaube total auch schon grade f ich kann mir auch vorstellen, dass viele Eltern vielleicht auch ihre Kinder gar nicht so zum Schwimmen lernen schicken oder so und dass sie denen das halt dann nicht vorleben oder dass sie ja halt so Spaziergänge eher nicht machen. Ich weiß, es sind nicht jeder Spaziergang-Fan, aber dass sie es halt nicht so einbinden. Und da da wir ja so Gewohnheitstiere sind, glaube ich schon, dass das auch 'n ganz dollen Effekt hat. <laughs>
Mhm. Ah, mhm. Oh, ha hat's ja wahrscheinlich auch im Endeffekt, ne? Also, äh, d man sieht das ja in vielen verschiedenen Bereichen, dass einfach diese
Mhm. Mhm.
ja, w wie wie sagt man das? Wenn Eltern irgendwas einem vorleben, dann wird das ja meist übernommen. Sei es jetzt was Gutes oder was Schlechtes. Und in dem Fall ist es wahrscheinlich dann der Sport.
Ja. Ja. Ja, glaube ich auch, oder das sieht man ja auch öfter, dass dann irgendwie der Papa und der Sohn irgendwie zusammen joggen oder Radfahren oder sowas. Das finde ich auch immer ganz süß, muss ich sagen. <laughs>
Mhm. Hast du denn noch irgendwelche abschließenden Worte zu dem Thema?
Also ich würde sagen, dass wir uns alle 'n bisschen mehr pushen müssen, auch im Winter wirklich zwischendurch diese Dehnungspausen zu machen, von denen du vorhin gesprochen hast. <laughs> Goals.
Mhm. Okay. Ja, gut, das hört sich doch gut an. Dann danke ich dir auf jeden Fall.
Ja, ich dir auch!
Bis zum nächsten Mal.